Ben, en fait, le problème dans le sport, c'est que, heu, le muscle, il se construit, tu sais, avec le repos, et c'est pour ça en fait que le week-end, c'est la période, heu, ge pe 48 heures où je fais pas de sport. C'est là où le muscle, il va se reconstruire, donc si je ferais en fait, heu, c'est une bonne idée, hein, heu, j'entends bien ce que tu me dis, mais si je ferais du sport le week-end, mais en fait, mes muscles ne récupéreraient jamais et heu, enfin, je serais en train de cataboliser, ouais.
Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, à la longue, tu serais fatigué et tu serais, heu tu en pourrais plus à la longue en fait, donc c
Exactement, mais j'y avais pensé, mais c'est pas possible ça, hein.
donc dans ce cas-là, heu, il va falloir vraiment que faire quelque chose par rapport à à ce que tu manges le week-end, parce que d'un côté, il est clair qu'il faut que tes muscles se reposent. Bon, après pour qu'ils puissent se reposer, il leur faut quand même des protéines. Ça, heu, il va falloir, mais ce que peut-être que tu devrais faire, heu, moi personnellement, je commencerais par essayer de diminuer, heu, les la quantité de sucre, heu, parce que le le sucre là, heu, j'ai l'impression que c'est c'est ce qui te fait grossir et et tu finis par culpabiliser, parce qu'en plus comme c'est très bon, quelque part parce qu'on se sent bien quand quand on mange du sucre et c'est normal qu'après tu finisses par culpabiliser, donc peut-être diminuer, heu, ben, les quantités, hem, heu, ou alors, heu, ben peut-être être très honnête avec ton entourage
Oui. D'accord. Oui, oui. C'est vrai. Oui.
et heu et les et donc et et leur demander à qu'ils te comprennent. Heu, je je comprends que ce soit difficile d'en parler de en fait d'imposer ses règles à son entourage. Heu, un un entourage un entourage qui qui, heu, apparemment, heu, mange d'une autre façon, mais il va falloir que tu leur en parles et que tu leur expliques que que pendant le week-end, bah, quelque part tu es limité. Ça veut dire oui, c'est important de, bah, de te laisser un peu aller, de manger d'autres choses, mais en faisant très attention à aux quantités et et à tout cela. Qu'est-ce que tu en penses de de de leur en parler peut-être?